Ja, das, ähm, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es sicherlich etwas sowas gibt. Aber zum Beispiel so was wie mein Saugroboter, der, ähm der unterstützt wirklich KI-Funktionen beziehungsweise einen Algorithmus, der dem auf jeden Fall ähnelt, weil er natürlich mit der Zeit auch von selber lernt, wie die Struktur von 'ner Wohnung ist und wenn sich was verändert, dass er das auch lernt, beispielsweise wenn neue Schuhe dort irgendwo stehen, wo sie normalerweise nicht gestanden haben, oder irgendwelche Lampen oder vielleicht sogar irgendwie so 'n so 'n, ja, irgend so 'n Kasten oder so 'n Karton, weißt du?
Mhm. Hm. Okay. Irgendwelche Hindernisse halt dann, ne? Mhm, mhm, mhm, und da ja, der scannt dann die die die die Wohnung quasi, äh, ab, oder? Dieses Terrain oder wie. Wow, okay.
Genau, so bestimmte Hindernisse, und das sind natürlich irgendwelche Algorithmen. Ja, genau. Man man scannt das dann mehrmals ab und dann hat er, sa sage ich mal, so 'n so die Wohnung kennengelernt. <chuckles> Er kennt so alles.
Okay, cool. Aha, ach, das ist ja wie wie wie s wie so 'ne Map, <chuckles> so 'ne Google Map, äh, in in diesem Ding. Cool. Ah, das ja, ja, ja. Ah, da mu da also auf diese Daten solltest du auch aufpassen. <laughs> Okay. <chuckles>
Ja, genau, aber von der eigenen Wohnung und dann weiß er auf jeden Fall Bescheid, was los ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, gut, aber ich mache mir ja eher Sorgen um den Stromverbrauch und um den Wasserverbrauch, weil der ist auch, ehrlich gesagt, gar nicht mal so gering. Aber gut, das, äh, ist natürlich
<chuckles> Ah, okay. Mhm. Ja, was macht das so aus so, äh, an an an Verbrauch jetzt zusätzlich zu dem, was du eigentlich sonst verbrauchst?
Ja gut, also so 'n Standardstaubsauger, den hast du normalerweise ja nur so für mehrere M Minuten ja eigentlich an und dann ist das ja eigentlich so 'n Verbrauch von vielleicht 'n paar Watt. Aber so 'n Saugroboter weil er ja natürlich weniger Fläche gleichzeitig sauber machen kann, braucht er auch mehrere Durchläufe. Also der 1. Durchlauf ist immer, dass er einmal durchsaugt, beim 2. wischt er dann einmal drüber und beim 3. ist es noch mal 'ne Grundreini also, 'ne 'ne Polierung, sage ich mal, dass er dann noch mal drüber geht.
Mhm. Okay, ja. Ja, ja. Okay. Aha. Mhm. Mhm. Aha. Also der der wischt dann tatsächlich auch noch mal, äh, da drüber oder wie? Habe ich das grad richtig verstanden? Ah, okay.
Ja, genau, genau. Also, es hängt natürlich davon ab, welchen man dort, äh, gekauft hat, aber die meisten, die haben dann so 'n mehrere Reinigungsfunktionen und man kann sich das auch einstellen, wie oft er eigentlich in der Woche herumfahren soll und, ähm, auch wie intensiv.
Okay. Okay, geht mir auch so. Mhm. Also dann haben dich die die Saugroboter nicht nur, äh, äh, n also die saugen nicht nur, sondern die wischen dann auch?